अ, नहीं अ, छोटी है हाँ, जो मेन दुकान है, वो तो काफ़ी छोटी है, है ना? अ, तीन चार ब्रांचेज़ हैं उसकी, तो अ, हर जगह अलग-अलग मिल जाते हैं, जी। तो जैसे देखा जाए मेरे र अ, मेरे परिवार में ना एक काफ़ी पुराना रिवाज़ था है ना, असलत का रिवाज़ कि मतलब हमेशा हम मिठाई बाँटते थे। कोई भी अवसर हो, कोई भी अवसर जैसे अ, दुकानदारों में दुकानदारों में इनकी रिवाज़ है, कि दिवाली आती है तो सब लोग 1-1 डिब्बा मिठाई कहीं से भी खरीदते हैं, है ना? अ, हाँ, तो मेरे साथ तो वा हमारे साथ तो काफ़ी बार ये हुआ है, दुकानदार आते हैं हमारे से 10 डिब्बा ले जाते हैं फिर हमें ही वो, हमें ही वापस भी देते हैं मतलब कितनी बार हाँ जी।
हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अरे वाह! हाँ जी। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। सही में, हाँ, वो तो है, हाँ। <chuckles> हाँ और फिर आप उसको कितना खाओगे ना, आप फिर उसको बेच देते होगे कि क्या हम कितना खाएँ, हमारे पास तो मिठाई रखी है। अ, बाँट देते हैं, मतलब वही वही। हाँ, अच्छा आप जब जैसे आप अ, मतलब आपकी तो बहुत ही अनोखा के अ, केस है कि आप खुद ही मिठाई बनाने वाले हो, तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हो जब आप मिठाई बनाते हो? ये बताइए मुझे, मतलब लाभ सिर्फ़ देखते हैं या फिर कित अ, स्वाद देखते हैं या हाँ।
हाँ जी अ, बेचते क्या है मतलब बाँट देते हैं वो भी, बेच बाँट देते हैं जो लोग मतलब हाँ जी, हाँ जी। अ हुँ, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, नहीं, मिठाई में सबसे पहले देखिए अ, ला स्वाद तो तभी आएगा जब आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, है ना? अ, देखिए मा अ, मिठाई में लाभ तो होना ही होना है, क्योंकि मिठाई एक ऐसी चीज़ है, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन रहता है, है ना? अ, श अ, जो काजू कतली आप लोग ₹1000 किलो, 1200 रुपये किलो खरीदते हो, है ना? अ, वो 700, 700 साढ़े 700 रुपये में, साढ़े 600 रुपये में बनके तैयार हो जाती है, ठीक है? अ, सबसे उच्च ओ उच्च हाँ जी, उच्च उत्तम क्वालिटी की बात करूँ तो उसी की बात हो रही है, है ना? और अ, हाँ जी, मिठाइयाँ मतलब जो होती हैं ना, सबसे पहले तो क्वालिटी देखनी चाहिए। देखिए, कोई भी कस्टमर अगर आपसे जुड़ता है, तो इसीलिए जुड़ता है कि आपका टेस्ट अच्छा हो, है ना? और तभी मिठाइयाँ हाँ, तभी एक ये मिठाई यादगार, बोलते हैं ना बचपन में यादगार होती है, तभी आप बोल पाते हो कि हाँ, बचपन में मेरी ये यादगार अच्छी थी, क्योंकि जो स्वाद आपको अच्छा लगेगा ना, तभी आप वो मिठाई को मतलब अपने पूरे जीवन भर के लिए एक यादगार मिठाई बना पाओगे। जी।
जी। हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा, ओके। हाँ, अरे वाह! हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, स्वाद के लिए, जी। जी। सही बात है सही बात है, बिल्त आप सही बोल रहे हो। मुझे एक जैसे कि मैं एक बार अ, कोलकाता के शांति निकेतन में गई थी और वहाँ पे ना बहुत सारी मिष्टी दोई और ये संदेश तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन एक दुकान थी जिसके संदेश और मिश्री इतना अच्छा होता था, हम हमेशा उसी के पास जाते थे। तो सही बोल रहे हैं, वो स्वाद मतलब छोटी-सी दुकान भी हो ना, स्वाद आपको हमेशा याद रहता है, तो हाँ, अगर अ, ध्यान में रखने वाली चीज़ तो है, कि क्वालिटी दूध कैसा है? और एक आप मुझे लगता है एक रेसिपी भी आप ज़रूर एक फॉलो करते होंगे ना, हमेशा से क्योंकि 100 साल पुरानी है तो एक ही रेसिपी फॉलो करते होंगे आप। ऐसा करते हैं क्या कुछ?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
अच्छा, अच्छा, अच्छा, हाँ जी। हुँ, जी, जी, जी, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। हाँ जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल वो हाँ जी, बिल्कुल करते वो किसी को मतलब पता नहीं है अ, मुझे भी नहीं पता है। <chuckles> अ, हाँ जी, वो पापा हाँ, पापा को पता है। जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, आशा करता हूँ दोबारा आपसे बात हो अ, जी, जी, जी, हाँ जी।
जी। हाँ, हाँ। हाँ, सीक्रेट, <laughs> राज़ की बात होगी ना वो तो। <chuckles> जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, हाँ, आशा है फिर से आपसे बात होगी, धन्यवाद।
जी, जी अ, धन्यवाद, धन्यवाद।